Oye, y en el tema de la música, ¿tienes como, alguna canción que te regrese a la infancia?
Sí, la verdad es que hay varias. Ahorita, la la primera en la que puedo pensar se llama Nunca Voy a Olvidarte de de Cristian Castro.
Ujú. Ah. Oh, okey. ¿Y y por qué? ¿Qué qué tiene la canción o de qué habla directamente?
Y, pues la verdad es que habla de de desamor, de de una relación que que se terminó, pero me recuerda mucho esta parte de la infancia porque mis papás solían ponerla, eh, cuando yo era niño. Entonces, por eso me recuerdo.
<chuckles> Ajá. Ah, m Okey, okey, ¿y y en qué contexto? O sea, ¿todo el tiempo, cuando limpiaban o en o sea, en el camino de la escuela, no sé, cómo lo cuándo lo ponían?
Pues, la verdad es que tenían como que varios, eh, discos compactos de los CD. Eh, entonces, este, pues cuando querían escuchar música, simplemente agarraban un disco y, ah, hoy tengo ganas de escuchar este, no sé, este cumbia o cosas así. Entonces ese ese disco, me acuerdo que era de de puras canciones como románticas, como de baladas. Entonces, eh, ahí venía esa canción y pues lo ponían cuando cuando querían escuchar música y y pues yo lo escuchaba también.
Ajá. <chuckles> Ajá. Guau, qué padre. ¿Y y esa es la única canción que te lleva, o, también tienes alguna otra que directamente también te haga pensar en esos momentos?
Sí, sí, la verdad tengo otra, eh, recuerdo mucho una canción en inglés, es de The Wham, se llama la banda, este, también la interpreta de manera solista George Michael, se llama Careless Whisper.
Ujú. okey. Okey. Okey, okey. Y la escuchaban escuchaba musica mucha música, como en otros idiomas también, tu familia, escuchaban de todo. ¿Cómo estaba esa parte?
Sí, sí, bueno, también tenían este como discos en inglés, pero esa canción la recuerdo por una telenovela. <chuckles>
Ujú. Ah, okey. <chuckles>
<laughs>
¿Qué telenovela, o, en qué contexto?
Eh, la telenovela se llamaba Destilando Amor, era muy conocida en México, porque era como que todos decían, ah, la novela, bueno, a a la protagonista en la telenovela le decían la gaviota. Entonces, este, todos eran como de, ah, la telenovela de la gaviota. Ah, sí, ahí.
¡Ah! Okey. <laughs> Ah, okey. <chuckles> Guau, guau, mu muy bien. ¿Y y te gustaba a ti ver la telenovela?, ¿por eso la recuerdas? ¿O o específicamente era porque siempre estaba, aún si tú no le ponías atención, era como que es un recuerdo de fondo?
Pues le le gustaba más a a mi mamá y a mi papá, como que ellos eran quienes la veían, entonces, pues, este, a veces yo estaba jugando ahí cerca de de la televisión y, pues, ya, eh, a veces me quedaba también viéndola porque, como que, no sé, pues me sentaba ahí, la veía y ya me me atrapaba la trama, ¿no? Y y pues ya, este, así era como como la vi.
Sí. Ujú. Mm. Ya. Y si de ¿sí la acabaste o no la acabaste, la novela?
Sí, sí, de hecho, este, hasta tengo tengo buenos recuerdos de de la telenovela, algunas veces la llegaron a repetir y sí le puse un poquito más de atención.
Ah. Ah. <laughs> Sí. Ah, qué padre. Oy oye, y hablando de estas, bueno, a hemos hablado de 2 canciones que te recuerdan a la infancia, pero estos recuerdos o estas imágenes que vienen a tu mente, tienen algún como te llevan a un espacio en el que, no sé, hay olores, no sé, gente a tu alrededor, texturas, sensaciones, que tú recuerdes muy vívido, ¿como como esa escena que viene a tu mente cuando escuchas la canción?
Sí. Pues sí, sí, precisamente, eh, yo creo que en cuanto a personas, pues me recuerdan a a mi familia, por por esto que te comento, que que eran, pues, quienes la la ponían. En cuanto a sensaciones, pues, por ejemplo, la de Careless Whisper me me llevaba como bueno, es que la ponían cuando, según la protagonista, estaba de viaje en Londres. Entonces, yo siempre, este, relacioné la canción como con Londres, como con algo más, este, como más fino, más caro, con ese tipo de situaciones.
Ujú. Sí. Ah, okey. <chuckles> Sí. Ujú, ya, ya, ya.
Y la de la de Nunca Voy a Olvidarte, pues Yo creo que que más que nada me recuerda a mi casa, y a mi familia. Sí.
Mm, okey. Como a ti, sentado, escuchando, o, viendo a tu mamá, a tu papá, caminando, o, sen o, sentados en el sillón, escuchando el CD mencionabas.
Sí, exactamente, pues digo, ellos sí se ponían como que a a limpiar, o, a hacer otras cosas, pero yo, este, pues, me me podría recordar tal vez, eh, pues, jugando, yo creo, sí, <chuckles> jugando.
Ah, okey. Mm. Ya. ¿Y al día de hoy de repente te pones a escucharlas como como por el tema de la nostalgia?
Sí, sí, la verdad es que son canciones que que me a la fecha, me me siguen gustando ambas. Este, las 2 me parecen, pues, canciones clásicas, aunque la de Cristian Castro, este, no es como que de sus más populares, pero definitivamente sí. La sigo escuchando, y me gustan mucho.
Ujú.. Guau, qué padre. Oye, y además de estas canciones que fueron como en tu etapa de la infancia, ¿hubo alguna otras canciones que marcaron tus etapas formativas conforme ibas creciendo?
Sí, muchas, yo creo que, este, en la secundaria, por ejemplo, ya es como a eso de los 12, 13 años. Empecé a escuchar mucho mucho más rock, mucho más metal, entonces, este, se me se me queda mucho una una canción de mm, de Slipknot.
Ujú. Okey.
Me acuerdo mucho de de Psychosocial, porque igual cuan cuando era niño, este, iba a jugar a casa de de unos amiguitos. Entonces, este, me tocó ver un póster de Slipknot que tenía una de de sus hermanas en un cuarto. Y pues, cuando eres niño, eh, las máscaras, y toda esa onda como que muy pesada, sí me asustaba. Entonces, sí era como: "Ay mejor me voy", ¿no? <chuckles> Pero
Ujú, sí. Ah. <laughs> Okey. Ay, y después lo viste, y dijiste: "Ah, bueno, capaz, y sí me gusta un poquito". <chuckles>
Sí, justo, entonces, este, pues, me acordé mucho de de esa banda, los empecé a escuchar, y dije: "Ah, mira qué padre", y ya de ahí, este, también empecé empecé a escuchar Slipknot. Y ya en la prepa, me acuerdo mucho que me marcó este, I'm Not Okey, es una canción de My Chemical Romance, esa canción. Sí, me marcó mucho esa canción en la preparatoria.
Ya. Ujú. Ujú. Oh, muy bien, ujú. Muy bien. Y, en este caso, ¿cómo has sentido para ti este cambio en tu gusto musical desde que eres pequeño hasta la actual? ¿Piensas que sí has cambiado mucho, has cambiado poco, todos los géneros te siguen gustando, o hay algún género que tal vez desde pequeño nunca te gustó y ahora tampoco te gusta?
Pues, mm, sí, más que cambiado siento que se ha ido como expandiendo.
Ujú. Ah, okey, okey.
Este, por ejemplo, pues sí, le creo que la la muestra más clara es el el rock y el metal. Porque fue fue así fue como que un cambio un poco drástico, hasta incluso, mis papás lo notaron porque, me dijeron como: "Oye, pues si tú escuchabas", este, yo escuchaba mucho a Alejandro Fernández también, me acuerdo. Entonces, sí, justo entonces de repente empiezo a poner como que ahí, este, Metallica, Slipknot, cosas así. Y y mis papás, pues, sí se sacaron un poquito de onda, y dicen: "Oye, pero si escuchabas, este, Alejandro Fernández, y ahora ya estás escuchando esas cosas, ¿qué qué pasó?", ¿no? Entonces, creo que ese fue el como que el cambio más o, bueno, más bien la adición más radical, porque, pues, pues, a la fecha me sigue gustando mucho Alejandro Fernández, también me gusta mucho el rock y el metal, me sigue gustando Cristian Castro, me gusta mucho, y pues, también me gustan muchos otros géneros, pero sí, el rock y el metal, mis favoritos.
<giggles> Sí. Ah, sí bien diferente los 2. Ujú. <chuckles> Muy bien, excelente. Qué padre que en este caso tienes bien claro, que tal vez no ha cambiado, sino se ha expandido. Me gustó mucho cómo lo parafraseaste de esa manera, en el sentido de que la persona que eras sigue siéndola, pero directamente con una perspectiva mucho más amplia del género musical que te gusta. O sea, eso es muy padre. Y y hablando de tu identidad directamente, ¿hay alguna canción que tú digas, esta canción me identifica a mí como persona?¿ O tal vez una o varias canciones?
Sí. Exactamente. Uy, mm, como pe yo creo que Seek and Destroy de Metallica.
Ah, okey, muy bien, ¿y por qué, directamente qué es?
Sí, es e esa esa canción la utilizaba, mm, un luchador que que es mi favorito. Entonces, este, cada vez que salía me acordaba de, bueno, salía con esa canción y yo decía: "Guau, ¿no?, qué qué qué canción", sonaba muy bien, sonaba como que, muy, muy poderosa, y pues a partir de ahí se se convirtió en mi canción favorita.
Ah, <giggles> okey. <chuckles> Guau, qué padre, qué padre, ¿y hay canciones que escuchas como por tradición, algún momento del año, o un día especial o demás?
Pues en Navidad, en <chuckles> Navidad me pasa que escucho mucho, este, Navidad sin ti de Marco Antonio Solís. <laughs>
<laughs> Sí, ah, sí lo un clásico.
<chuckles> Sí. Esa canción, este, sí, cada Navidad, es como que, entre que las la ponen en en distintos lugares, que en el súper, en en en muchos lugares. Y entre que también, pues, s se me hace muy, muy buena canción. Entonces, pues, también yo yo, a veces, la la pongo por mi cuenta, pero sí, siempre que llega Navidad, yo creo que esa canción y Last Christmas de Wham!, también.
Ujú. Ah, muy bien, excelente. A ahora estás mencionando bastante el hecho de cómo has tenido como esta amplia va eh, va variedad de géneros musicales que te han estado llamando la atención desde que eras pequeño, desde Alejandro Fernández, también Slipknot, eh, Metallica, ¿cuál dirías que es tu favorito?, que que so por sobre todo los demás. Directamente.
<chuckles> Sí, son ¿Un artista favorito?
E el el género, tal vez.
Ah, el género. Rock y metal, sí, definitivamente, son son mis favoritos, creo que es, lo que lo que más escucho, lo que más me gusta y, mm Pues sí, sí, yo creo que eso, me hace sentir <giggles> muy bien esos géneros.
Sí, dices que te hace sentir muy bien, pero, p pue ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que eh e el el ritmo, el volumen? ¿Qué qué qué hace, eh, la mú ese género que te gusta tanto?
Yo creo que se siente mucho en la energía, eh, la parte de que es es es música con con mucha energía y esa energía se se transmite y, pues, aparte, también que que tratan distintas temáticas, creo que eso también ayuda muchísimo a, como a tener un rango más amplio de de qué escuchar. Hay muchos subgéneros en en el metal, por ejemplo, y pues hablan desde amor, desamor, este, alguna crítica social, em, tal vez mera destrucción. Entonces, este, como como es tan amplio tan amplia la temática, tan amplios los subgéneros y se pueden combinar muchos, muchos instrumentos en en esos subgéneros, pues creo que esa variedad y y esa energía que transmiten es lo que lo que más me gusta y lo que mejor me hace sentir, al escuchar esa música.
Ujú. Ujú. Okey. Entiendo. Entonces, eh, excelente respuesta, la verdad, me me gustó mucho. Pero, entonces, básicamente, la energía que transmiten las personas, los artistas al momento de estarla tocando, la forma y la intensidad con la que comparten el mensaje que comentas, tienen muchos subgéneros diferentes. ¿Eso te hace a ti como sentir que estás sintiendo lo que siente el artista y es lo que te gusta?
<chuckles> Pues pues tal vez no sintiendo lo que siente el artista, pero definitivamente sintiendo algo, ¿no?, o sea, eh, dándole quizá mi-mi propia interpretación, pero sí, este, pues principalmente sintiendo esa parte de de la energía, de sentirme como que más, eh, como como poderoso, como con ganas de de hacer las cosas, eh, no sé, haciendo ejercicio se me ocurre, la pongo mucho ese género, entonces también me inspira como de: "Ah, la que sigue, ¿no?, siguiente repetición", y cosas así. <chuckles>
Ah, Ajá. Ujú. <chuckles> Ya ya ya. Y y, ¿encontraste cuál es un género que tal vez no te guste tanto o canciones que no te gustan casi nada?
Ay, pues yo creo que hay, este, un común denominador en el reggaetón, este, en el reggaetón actual, aunque no soy tan fan, este, no me gusta tampoco tanto, o que las canciones de banda, pero las las nuevas, las más recientes, tampoco soy soy muy fan. Y pues sí, creo que creo que esos serían los los géneros, porque de ahí en fuera pues sí me gustan este los demás, me gustan las cumbias, las bachatas, las norteñas, las rancheras, este sí, de de todo.
Ujú. Okey. Ujú. M Mm, ya. ¿Y y tienes alguna razón en específico por el cual tal vez no te gustan tanto? Tal vez es el mensaje que llevan, la energía que tienen, la letra que llevan, no sé.
Pues yo creo que hay mensajes para todos, ¿no?, <chuckles> este, ya ya cada quien este define, pero lo que yo diría que no me gusta es, em, que muchas veces no tienen los elementos necesarios para ser considerados una canción. Yo creo que la rima es superimportante para para la canción, entonces cuando escucho este tipo de de música, por ejemplo, de de canciones de de reggaetón, hay muchas que no tienen rima. Y yo digo, pero, pues, esto no rima, ¿no? Digo, ya más allá de del mensaje que tampoco me gusta, este, pues, la parte de que no rime, como que dicen una cosa y y se va así, pa parece más como que lo está hablando cantado que que otra cosa. Entonces, eso eso es lo que no no no me no me gus
A que Ujú. Ujú. Mm, e Sí. Sí. Wao, o sea, sabes mucho realmente de estructura musical. E e ¿Estudiaste algo de eso, o o, cómo sabes tanto eso?
No, la verdad es que, pues, vien <chuckles> viendo videos en YouTube, me me gusta mucho ver este, am, a maestros de música, y también me llama mucho la atención, este, pues, la parte de los instrumentos. Entonces, pero tampoco sé tanto, ¿eh? Bueno, yo digo <chuckles> que no sé tanto.
Bueno, tal tal tal vez puedes decir que no sabes tanto, pero los comentarios que haces realmente se nota de una persona que tiene una apreciación musical muy desarrollada por el tiempo, y la experiencia. Entonces, eso es lo que noto yo. Realmente me hace agradecer mucho el poder escucharte de esta manera, que me compartes todos estos consejos, y tus experiencias, y los géneros musicales. Pues, yo te agradezco mucho por esa conversación.
No, pues, muchas gracias por por escuchar, por las preguntas tan interesantes, y pues, claro que siempre es bueno compartir sobre sobre los temas que que me gustan. Muchas gracias.
Sí, que estés muy bien. Nos vemos pronto.
Hasta luego.